O! Çok ilginç. Şubat ayı, Mısır. Eee, sen neredeydin o sırada?
Hı hı. Hı hı. Ben o sıra Bulgaristan'daydım. Eee, bir arkadaşlarla, Türkiye'den arkadaşlarla plan yapalım dedik. Eee, genelde zaten planlama işini bana bırakırlar, ucuz uçak bileti bulduğum için. Eee Evet, öyle bir, iii, seyahat bakayım dedim. Bu sefer de biraz, eee
Evet. Hı hı. Ne güzel. Peki kaç kişi karar verdiniz? Eee, sen
İlk defa. Hı hı. 4 kişi gittik. İlk defa hayatımda bir ülkeye 4 kişi gittim.
Dı He i kalabalık mı senin için şu an? Tamam. 4 kişi bir ülkeye gideceksiniz ve uçak biletlerini sen ayarlayacaksın. Ne yaptın? Bulgaristan'dan nasıl uçuluyor?
Evet, benim için kalabalık yani. En fazla 3 olur. Hı hı. Hı hı. Şöyle: Bulgaristan'dan almadım zaten. Eee, Türkiye'den hep birlikte uçarız diye Zaten Bulgaristan yakın. Hemen dedim ben oraya otobüs, araba, bir şeyle giderim. Eee, oradan hep birlikte uçarız dedik. Ben sadece Mısır olarak düşünmedim ama, yani, ucuz bilet neresi olursa diye baktım. İşte, Lübnan'la Her şey olabilir, evet. Eee, Lübnan ve Mısır'ı, böyle, birlikte aradan çıkarabileceğimiz bir şey, eee, yapayım dedim. Ama o sıra Lübnan'da biraz olaylar vardı. O yüzden Lübnan kısmını ha İii, evet, biraz harcamış olduk.
Mısır'a. Hıı. Doğru. Aktarmalı da olabilir, değil mi? Hı hı. Çok iyi aslında. Hı hı. Ya! Şu bomba falan patlamıştı. o zamanlar mı? Hıı.
Aynen, aynen. "Hiç" dedik, "bulaşmayalım." Eee, ya benlik hiç sıkıntı yok. Ben her ülkeye giderim. Savaş olsun, k ııı, kavga gürültü olsun. Ama diğer arkadaşlarım biraz çekindi.
Anlıyorum. Ha Da işte Başka anaların elva evlatları onlar da. Biraz dikkat etmek lazım şey, aaa, yanındaki insanlara. <chuckles> Tabii ki.
E, tabii ki, tabii ki. E, tabii, sorumluluk oluyor yani. Benim için ben her yere giderim de annem şunu demişti ama, hani, "Oraya gidersen sütümü helal etmem." demişti. Evet, o yüzden, eee, ben de gitmedim, vazgeçtik. Mısır'a gitmeye karar verdik. İşte, uçak biletleri indirim vardı o zaman bir, eee, hava yolu firmasının. Eee, çok ucuza geldi valla, bayağı iyi fiyattı. Eee
<chuckles> Ya! <chuckles> Güzel. İyi, nereden uçtunuz?